آه. فه فهمت قصدِك آه. ي يعني بس برضه بس اللي أنا اقصده لو يعني أنتِ بتقولي إن هم الناس بي مو يعني ب بيقدروا يتفهّموا المواضيع. ف وما فيش يعني المشاكل ده ده ده جزء يعني زي ما الناس بتقول، ده شيء عادي يعني بيحصل مع كل الناس. فدايمًا لم بالعكس لما بيبقى في رأي حد كبير، بس الرأي طبعًا مُحايد يعني، بيبقى بيبقى حاجة كويسة.
صح؟ ف ف وإحنا بعد كده إمم. إمم. آه. إمم. ده طبيعي طبعًا. آه. أيوه، آه. إمم. أكيد آه.
بس أنتِ بتقولي لأ يعني <laughs> يعني
آه. يعني في الأول أنا باقول لك الموقف ده أنا حصل لي مرة، أول مرة أول ح أول حاجة بصراحة، وكانت م مجبرة إن هم يعرفوا. وبعد كده خلاص. يعني أنا ما بقيتش احكي خالص ولا لأهلي ،ولا لأهله. إحنا كده، كده ن نعيش مع نفسنا كده بقى نحل مشاكلنا ن آه بس وخلا
تمام. تمام. طب خلّيني أسألِك السؤال ده. دايمًا الأفلام المصرية، والشعب المصري حتى بياخدوها بتريقة لدرجة إن هم بيقولوا علينا نُكت كتير. يعني يقول لِك إن الحَمَاة صعب أوي. هل أنتِ شُفتِ الموضوع دوّة فعلًا يعني؟ يقول لِك الحَمَاة لل لل
إمم. إمم. إيه؟ الحماة بالنسبة لمرات ابنها؟ والَّا مر جوز أم
و و وبالنسبة للولد برضه. يعني ال الحَمَاة عامةً. آآ سواء أنتِ مثلًا يعني للراجل حماته وللست حماتها.
آه. آآ في بعض الناس آه. آآ بُص، في نا في بعض هو لأ، هم لأ ما شُفتِش لأ بصراحة. هي ام حماتي ب بتحب أنا خلاص أنا عرفت إن هي آآ سِت بتحب النظام. بتحب كل حاجة في مكانها الصح. بتحب آه. فخلاص ودي حاجة مريّحاني، ومريّحاها، ومريّحة الدنيا وخلاص.
فلأ أنا باكلمِك على وضعِك أنتِ. أنتِ شايفة إن الدنيا آه. تمام. فأنتِ عرفتِ تهندلي الموضوع. قادرة إن أنتِ تضبّطي الدنيا. تمام. طب يعني ما ما فيش مشكلة يعني أكتر مرة زعلتوا من بعض ما اتكلمتوش، قعدتوا وقت قد إيه؟
آآ